देखिए, अब मैं जीवन के उस कगार में आ पड़ी हूँ, जहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें वर्जित हैं और काफ़ी चीज़ों का निषेध बोला गया है, मेरे डॉक्टर ने। ख़ैर, डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। लेकिन मन का क्या करें? तो जैसे उन्होंने अब मेरा वज़न इतना बढ़ चुका है और अब मुझे अंदरूनी बीमारियाँ इतनी आ चुकी हैं कि उन्होंने मुझे एक संकेत और सूचना भी दे रखा है कि अब अगर मैं ठीक नहीं की, और अगर अब अगर मैंने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी, तो ये बहुत ही फलस्वरूप बुरा हो सकता है मेरे लिए और मुझे कहीं भी अ, फिर मदद नहीं मिलेगी, और यहाँ तक कि शायद मुझे नए पुर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने अंगों के लिए और वो शायद ना मिले। तो मैं ये सब सुन तो रही हूँ, ये सब मुझे अमल करना है। मुझे पता है कि अ, मेरे लिए कुछ चीज़ें बुरी हैं। जैसे खाना मैं नहीं ठीक-ठाक खाती, मुझे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बाहर का ही खाती रहती हूँ और मेरे ज़ुबान पे जो अ, जो टेस्ट चिपक गया है बाहर के खाने का, वो मुझे ऐसा लगता है, घर का खाना इतना बेस्वादा हो गया है और सिर्फ़ खाने की बात नहीं है, बहुत कुछ है। जैसे अम, सिगरेट है और शराब है, और पार्टी करना है। तो अब मुझसे समझ ही नहीं आ रहा कि जीवन के एक छोर से लेके, सीधे ये दूसरे छोर में, कुएँ में डाल दिया मुझे। मैं कैसे बदलूँ? क्या आप मेरी मदद कर पाएँगे?
जी, जी, बिल्कुल। ये वाक़ई बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी किसी पुरानी आदत को अ, किसी नई आदत में बदलें और मैं इस बात के लिए आपकी सराहना करना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप इस तरह के बदलाव को के लिए प्रयास कर रहीं हैं। वाक़ई बहुत सराहनीय और उतना ही मुश्किल भी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें आपकी सहायता कर सकूँ। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ज़िक्र किया तो वो कौन-सी परेशानियाँ हैं और किस तरह की आदतें हैं जो आप बदलने के बारे में विचार कर रही हैं? थोड़ा इस बारे में बताएँ।
देखिए, अब वज़न तो मेरा है ही बहुत ज़्यादा और वज़न जब इतना ज़्यादा है तो अम, चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा है मेरे शरीर में, और मांसपेशियाँ कम हैं तो उसके चलते अम, मुझे एक हार्ट डिज़ीज़ की वॉर्निंग दे दी गई है। हृदय संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं उसकी एक, एक एक वॉर्निंग दी है मुझे और उसके बाद मेरा जो लिवर है उसका जब जाँच कराया था तो ग्रेड 2 फैटी लिवर मतलब मेरा लिवर जो है काफ़ी चर्बीला है।
ओक अच्छा।
और अम, अब बोला गया है कि अब अगर 3 हो गया और अगर स्टेज 4 तक चला जाए तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। और ये सारे लोग बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं मेरे खाने की आदत है, मेरी आलस है और मेरा सिगरेट है और मेरी शराब है और बोलना देखिए ना अ, कथनी करनी से बहुत ज़्यादा आसान है। तो अ, कहने में तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर, पर ये मेरी समस्या है। देखिए शारीरिक रूप से तो मैं
बिल्कुल।
थकी हुई हूँ ही। लेकिन, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जो चीज़ें मैं करती हूँ, अगर मैं उनको भी निकाल दूँ तो मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ही अ, एकदम अ, थक जाऊँगी मैं तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगी ये।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन आप भरोसा रखें, हम मिलकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालेंगे कि आप ये बदलाव भी अपने जीवन में लाएँ और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी पहले से भी ज़्यादा बेहतर बनाएँ। अ, मैं इससे पहले आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि कुछ आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगी, जिनमें ए, आपका स्वस्थ आहार है या फ़िर स्मोक करना या अ, शराब का सेवन करना। ये जो स अ, आदतें हैं या किसी अ, किसी ख़ास हालत में होती हैं? कुछ ख़ास ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको इन चीज़ों का सेवन करने के लिए बाध्य करते हैं या फिर यूँ ही आपकी दिनचर्या में शामिल हैं? जी।
देखिए कभी-कभी ट्रिगर्स भी होते हैं और कभी-कभी यूँही भी दिनचर्या में शामिल हैं। देखिए ठंड का मौसम है, दोस्त मिलते हैं, यार-दोस्त मिलते हैं और अम, कोई कारण नहीं होता धूम्रपान करने का लेकिन बोलते हैं कि चलो आ जाओ यार ब्रेक ले लेते हैं, धूम्रपान करने चलते हैं, चलो सुट्टा पी के आते हैं। तो एक तो मतलब मैं तो सिर्फ़ लोगों के साथ रहने के लिए अम, अ, ज़्यादातर धूम्रपान करती हूँ। आदत भी है मेरी। कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन बहुत खराब जाता है और जिस दिन, दिन खराब जाता है, किसी पे आग बबूला होने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जाओ मैं एक सिगरेट ही पी आऊँ। सिगरेट पी लूँगी ना, तो कम से कम मैं ऐसे शब्द तो नहीं बोलूँगी जो वापस नहीं ल नहीं लिए जा सकते। तो कुछ पल के लिए वो मुझे शांत करता है, क्योंकि जब मैं सिगरेट पीने के बाद जाती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं अब इसका या तो विरोध करूँगी या तो फिर मैं चुप रहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अ, कभी अम, बहुत ज़्यादा तनाव में या फिर ऐसे ही यार-दोस्तों के साथ भी होता है और पूरे हफ़्ते फिर जब हम काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर अ अ, सप्ताहांत आता है। और तब फिर लोग बोलते हैं कि चलो चलो वीकेंड आ गया वीकेंड आ गया, अब तो पार्टी करनी है। तो देखिए फ्राइडे अ, रात और शनिवार रात तो पूरी पार्टियों में ही जाता है और कभी-कभी तो मैं घर जाके अ, 1 आध ड्रिंक बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और मुझे पसंद है कि मैं टीवी देखते हुए 1 आध ड्रिंक पी ली या जो भी है।
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी स्थिति को। अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आप इन चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रही हैं, जब से आपने आपके डॉक्टर ने आपको इस चीज़ के लिए सलाह दी है। तो आपने अब तक क्या इसके इस दिशा में अ, कैसे प्रयास किए हैं और उनका क्या परिणाम रहा? थोड़ा इस बारे में बताइए।
जी। देखिए प्रयास तो मैंने काफ़ी किए हैं। लेकिन परिणाम तो बिल्कुल ही बुरा रहा है क्योंकि मैंने, जैसे डॉक्टर ने कहा, वैसे मैंने नारियल पानी शुरू करना किया। मैंने नारियल पानी पीना शुरू किया और शाम की जो ड्रिंक है उसको छोड़ के मैं नारियल पानी पीने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर नारियल पानी मुझे, <sighs> कैसे बताऊँ? मतलब इतनी ऊब गई मैं नारियल पानी पीके कि फिर मैंने नारियल पानी में ही थोड़ी-सी शराब मिला के मैंने पीना शुरू कर दिया। फिर अम, जब मैं दोस्तों के साथ ग जाती थी तो मैंने काफ़ी अ, धड़क्के से बोला कि मैं अब से सिगरेट पीना बंद कर रही हूँ। लेकिन जब फिर दोस्त-यार बुलाते हैं तो मैंने उनको काफ़ी बार मना किया है कि "मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी।" फिर लोग बोलते हैं ना "चल ना यार! चल ना, क्या तू मत पी लेना खड़ी रह वहाँ पे।" तो मैंने उनको ये भी बोलने की कोशिश की कि मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी तब भी मेरा धूम्रपान तो हो ही रहा है, भले मैं ना पिऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि "कोई ना, थोड़ी दे थोड़ी दिन ना दूरी पे खड़े रहना कुछ नहीं होगा तुझे। और हम तुझे देख के धूम्रपान नहीं करेंगे, तेरे मुँह पे धुआँ नहीं आएगा।" और जब नीचे गई उसके बाद फिर मन पे काबू नहीं आया। फिर मैंने बोला "दे दो भई मेरे को भी एक, क्या ही करेंगे अब।" तो प्रयास किया है लेकिन मन पे कोई नियंत्रण ही नहीं है मेरा।
जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और ये वाक़ई बहुत मुश्किल होता है, अब इसमें आप खुद को बहुत दोष ना दें। मैं एक अंतिम प्रश्न है उसके बाद हम सुझावों की तरफ बढ़ेंगे, कि अभी वर्तमान में आपका जो व्यवहारिक जो छोटा लक्ष्य जो आपने फिलहाल के लिए तय किया है वो क्या है? आप वो थोड़ा बता दें मुझे।
हुँ। व्यवहारिक जो छोटा लक्ष्य मैंने तय किया है, वो ये किया है कि कम से कम मैं बाहर का खाना तो छोड़ूँ। और कुछ नहीं तो मैं कुछ घर पे बनाना शुरू करूँ।
जी।
और कम से कम, अम हफ्ते में 2 दिन या महीने में 5 से 7 दिन ऐसे हो, जहाँ पे मैं नहीं पियूँ सिगरेट या शराब। ये कुछ छोटे लक्ष्य हैं मेरे जो मुझे अ, अमल करने हैं, लक्ष्य तो मैंने बनाए हैं बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ा ये है कि मुझे तो पूर्ण रूप से अ अ, बदलना है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को। लेकिन छोटे लक्ष्यों में भी मैं अगर असफल रही, तो कहीं से बड़ा लक्ष्य कहाँ से ही होगा।
जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बाँट कर और फिर बड़े लक्ष्यों के प्रयास की ओर अग्रसर हैं। ये समस्या ये आ रही है कि छोटे लक्ष्यों में असफलता आपको कहीं न कहीं आपकी जो प्रेरणा है, वो खत्म कर रही है। तो उस संदर्भ में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इसमें अच्छी आदतें बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई, वो ये है कि अ, जैसा आप इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं मगर आपके आस-पास में, आपके माहौल में या आपके दोस्तों में कुछ ऐसे ट्रिगर्स मौजूद हैं, जो आपको इन चीज़ों की तरफ बार-बार लेकर जाते हैं।
हुँ, बिल्कुल। जी।
इस स्थिति में एक अच्छा विकल्प ये हो सकता है कि, आप अपने दोस्तों से इस बारे में थोड़ा खुलकर बात करें। जैसे, आपने जो समस्याएँ मुझे बताईं, खासकर जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ हैं आपकी स्थिति में। अगर आप अपनी ये चिंताएँ अपने दोस्तों के साथ भी स्पष्टता के साथ साझा करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके सच्चे दोस्त हैं, वो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कभी नहीं चाहेंगी। वो आपको अगर आज स्मोक करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो कल को वही आपको रोकेंगे भी, बशर्ते कि आपके दोस्त, वो सिर्फ़ पार्टी फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, वो आपके सच्चे दोस्त होने चाहिए।
हुँ, हुँ।
इसके अलावा, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई आपकी संगत ऐसी है। जो आपके स्वास्थ्य को वो प्राथमिकता नहीं देन दे रही जो देनी चाहिए, जिससे आपके अपने निजी जीवन में, आपके निजी स्वास्थ्य पे खिलवाड़ हो रहा है। प बे बेशक आप उनसे थोड़ी दूरी बनाने के बारे में ज़रूर विचार कर सकती हैं, क्योंकि आपकी प्राथमिकताओं में आपका श शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ऊपर आना चाहिए। जहाँ तक बात रही मानसिक स्वास्थ्य की, जिसे बेहतर बनाने के लिए आप अ, सिगरेट और शराब का सेवन कर रही थी या फिर उस तरह की क्रेविंग्स होती थी आपको अ, बाहर के खाने की। तो बिल्कुल, मैं आपको इसके लिए एक बहुत दूसरे विकल्प भी हैं जो कि इससे कहीं बेहतर हैं। जैसे अ, जब आप अगर आप दिनचर्या में अपने नियमित तौर पर मेडिटेशन या ध्यान को शामिल करें, तो मुझे लगता है ये, ये चीज़ें आपके तनाव को कम करने में और भी ज़्यादा सहायक होंगी। इसके बजाय इसके साथ-साथ आप कुछ ऐसी तकनीकें होती हैं, जैसे श्वास तकनीक हो गई या ग्राउंडिंग तकनीक हो गई, जिसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में देख कुछ चीज़ों को देखना, सुनना, सूँघना या उस उन्हें महसूस करना होता है, जिससे आ आप अपने विचारों से निकल कर, आप अपने वर्तमान में आ सकती हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा तलब लगे उन चीज़ों की, तो आप आज आजकल और भी विकल्प मौजूद हैं जैसे निकोटिन टैबलेट्स वगैरह उ जो निकोटिन गम्स वगैरह होते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकती हैं। इसके अलावा अगर अ, आपने जैसा कहा भी कि आप छोटे-छोटे लक्ष्यों के ऊपर काम कर रही हैं, आप कोशिश करें कि उन छोटे लक्ष्यों में कहीं न कहीं अपनी जवाबदेही तय करें। जैसे आप घर में होती हैं और आपने कहा कि आप बाहर से मँगा लेती हैं, तो अगर संभव हो तो आप अपने घर के घर-परिवार के किसी सदस्य को जो इन चीज़ों के लिए आपकी जवाबदेही तय कर सकता है या आपका कोई अच्छा मित्र हो। आप उनके साथ रहने का अ, एक विकल्प चुन सकती हैं, मुझे लगता है इससे अगर आपको किसी का समर्थन प्राप्त होगा, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ना ज़्यादा आसान होगा। फिर भी अगर आपकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हैं, तो आप किसी पेशेवर का, किसी विशेषज्ञ का सहारा लेने में भी ना झिझकें। आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है आपको इनस इनसे एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए, तो मेरी तो यही सलाह रहेगी आपको।
जी। हुँ। अच्छा। जी। जी, बिल्कुल देखिए कितने वास्तविक और अ, उपयोगी सलाहें दी हैं आपने और मैं ज़रूर इनका अ, उपयोग करुँगी। आपका बहुत-बहुत धन्य
मुझे खुशी है कि आपको मेरे सुझाव पसंद आए, बहुत धन्यवाद।